Ja, ich denke schon, dass dass man drauf achten kann. Also, ja, vielleicht jetzt nicht e alle 4 Jahre sich neue Möbel zum Beispiel zu kaufen aus die die aus Holz sind vielleicht
Mhm, ja. Ja.
dann sondern dass man die einfach bewusster und länger, äh, nutzt oder, ja, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich kann man ja eventuell auch auf diesen schnell nachwachsenden Bambus zurückgreifen oder so.
Mhm, das stimmt, das stimmt, ja.
Und, ja, einfach schauen, dass man
Mhm.
ja, auch einfach den den Wald einfach mehr wertschätzt und auch nicht irgendwie guckt, dass sodass man, ja, so Schutt oder be giftige Stoffe irgendwo ablädt oder in in dass das ins Wasser kommt und, ja.
Stimmt, ja, das das sehe ich auch noch häufig, ja, dass viele Leute da irgendwie Bauschutt im Wald ablagern oder ja Autoreifen da ganz schlimm, ja. Oder wenn dann da an
Mhm.
ja, irgendwelche Plastikverpackungen einfach im Wald zurück äh, gelassen werden. Also, das ist ganz schlimm, ja, weil zersetzt sich ja kaum mehr über die Jahre, ja. Oder auch ich denke, jeder kann auch 'n bisschen seinen Fleischkonsum, ähm
Hm, ja, genau, das das ist auch 'n echt schreckliches Them
äh, d ja, überdenken, da vielleicht weniger Fleisch zu essen, das reduziert halt einfach auch den Flächenbedarf für das Tierfutter. Oder auch
Mhm. Ja, richtig.
Recyclingpapier zu nutzen. Das spart halt auch, äh, Holz und d Energie, ja. Oder, zum Beispiel, könnte man auch die die Aufforstung unterstützen mit irgendwelchen Anpflanz-Projekten.
Mhm. Ja, genau, das ja, richtig.
Tja, da da einfach in seinem Ort aktiv werden, ja, vielleicht gibt's da ja, solche Aktionen oder sich zum Beispiel auch politisch engagieren, ja.